Halo halo, Mbak.
Halo, Mas.
Hmm, e gimana? Eee, sehat, Mbak? Selamat sore.
Iya, sehat, selamat sore. Masnya gimana?
Mhm. Saya juga sehat alhamdulillah ya, habis makan-makan daging selepas kemarin Idul Adha sampe sekarang masih ada dagingnya. Heeh, <chuckles> jadinya masih semangat jugalah karena ada daging ini lumayan.
Iya, mmm. <chuckles> Oh, ya. Iya, kan. Mhm, apalagi ini masih ini kan baru-baru juga kan ya? Masih hari-hari awal, iya.
Gimana, Mbak? Mhm. Baru-baru juga, dari dari awal, baru-baru juga dan emang, mmm, eee, karena emang bareng keluarga jadinya, mmm, lebih seneng lagi ya, kalau misalnya gitu. Tapi gimana kita mau ngobrolin apa Mbak? hari ini?
<chuckles> Mungkin yang, eee, kayak se sering muncul aja gitu kali ya kayak di berita gitu kayak misalkan, eee, sekarang ini kan lagi Idul Adha gitu pasti kan berita tentang Idul ha Adha itu pasti banyak banget kan ya, Mas?
Mmm. Oh. Heeh heeh. Iya, ya ya. Mmm, mhm. Betul, pasti banyak banget dan, eee, banyak orang yang ngeliput tentang bagaimana Idul Adha di eee, lingkungan sekitar, di daerah-daerah tertentu biasanya kan suka ada ini ya, ada portal berita masing-masing tiap daerah ya. Jadinya kita taulah, eee, apa yang terjadi di sana gitu, Idul Adhanya kayak gimana gitu loh, dan itu kayak ngaruh juga ya ke gimana sosial media tuh, eee, ngeberitain
Oh, iya. Iya, biasanya tiap ya?
apa yang terjadi di sekitar gitu loh.
Iya, betul, Mas, biasanya di tiap daerah kan kayak, eee, punya sosial medianya masing-masing kayak tiap kabupaten punya, eee, akun kayak misalnya di Instagram atau di mana gitu.
Mmm. Mmm, mhm. Iya iya iya. Betul betul betul, tapi kalo misalnya untuk Mbak, eee, gimana sih sosial media ini tuh bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi, mmm berita yang ingin disampaikan setiap harinya gitu loh?
Kalau, eee, menurut aku pribadi sih, eee, lumayan efektif sih ya tapi, eee, dari situ juga kadang banyak hal-hal yang, eee, sebenarnya tuh tidak akurat tapi, eee, malah tersebar kayak cepat banget gitu.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm mhm, iya, betul banget sih, kayak emang meskipun ini tuh cepet ya di sosial media tuh cuman, eee, bahkan kadang, eee, lebih cepat dari media resmi, kalau misalnya di TV-TV mungkin, eee, mereka pun nanggapnya langsung ke media sosial gitu loh.
Nah, iya iya iya, bener banget. Malah kadang biasanya kayak ya, gimana, Mas?
Cepatnya. Mhm, dan Mhm, heeh, dan, eee, memang, eee, kadang ya, eee, karena justru, eee, kecepatannya itu ya informasi yang belum jelas kebenarannya kebenarannya tuh juga it tersebar ruas gitu loh. Kadang berita yang salah tuh bisa nyebar, eee, jauh sebelum ada klarifikasi gitu. Misalnya pas a klarifikasi yang muncul tuh banyak orang yang udah percaya yang pertama jadi cepat tapi, eee, beresiko gitu loh.
Iya iya. Iya, bener banget sih, Masnya, kadang biasanya, eee, cuma gara-gara, eee, beritanya ini rame banget terus langsung kesebar di eee, semua media terus kayak, eee, berita-berita di TV juga, eee, ikut nyeritain, eee, hal yang sama padahal, eee, mereka biasanya juga ya belum tentu benar juga sih.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya iya, belum tentu bener juga, heeh, dan, eee, emang ya, mmm, kalo misalnya orang-orang nggak bisa apa nggak bisa nge-filter terus, mmm, apa, eee, bisa milih, eee, mana berita yang bagus mana berita yang, eee, nyata ataupun, eee, verifikasi, e maksudnya bukan verifikasi eh, betul, verifikasi, eee, bahkan banyak yang emang bakal inilah tertipu gitu loh, bekal kena hoax gitu loh. Mhm. Tapi kalau misalnya untuk, Mbak, sendiri tuh gimana sih menurut, Mbak, tuh peran, eee, media sosial dalam ngebentuk otimi eee, opini atau misalnya pandangan orang tentang, eee, suatu berita gitu?
Mmm, iya, iya. Mmm, kalau, eee, menurut, eee, aku sendiri sih kalau buat, eee, ngebentuk opini itu sih biasanya kayak, ya, eee, 50:50 kayak, eee gimana ya? Kayak
Mhm mhm.
eee, semisal berita ini tuh kayak udah bener-bener, eee, akurat banget terus, eee, orang tuh kan, eee, ada yang percaya ada yang, eee, tidak gitu. Nah, itu kan di situ jadi, eee, ada kubu-kubu tertentu kayak mereka, eee, bakal, eee, ngebentuk kayak suatu komunitas kayak yang yang, eee, satu, eee, ngelawan yang lainnya biasanya juga kadang gitu sih.
Mhm. Iya iya, heeh heeh. Mmm, mhm mhm.
Kalau menurut, Masnya, gimana?
Kalau untuk saya sendiri sih emang kuat banget ya, eee, dalam ini opini publik gitu loh. Mmm, cara itu, cara berita dikemas dalam caption singkat terus kayak meme, sambungin meme atau misalnya potongan video, eee, bisa membuat orang tuh langsung ngambil kesimpulan tanpa, eee, ngebaca keseluruhan konteks gitu loh. Eee, selain itu ya algoritma sosial media, eee, itu sering banget nampilin konten yang sejalan dengan pandangan kita sebelumnya, jadi bisa ngebuat pandangan kita tuh semakin sempit karena kita tuh nggak bisa ngeliat sisi yang lain gitu loh. Heeh. Jadinya emang kayak udah kejebak aja karena emang sih banyak orang yang nge-posting tuh setengah-setengah jadi kita pun opini kita pun, sama pandangan kita pun ter ini aja terpotong aja gitu setengah-setengah, jadinya nggak okelah gitu untuk kita. Mhm.
Mhm. Oh, iya, Mas. Mmm. Nah, iya. Mmm. <chuckles> Iya. Eee, setuju sih sama, Masnya, eee, tentang algoritma itu. Soalnya kalau, eee, semisal apa yang udah kita tonton biasanya kan, eee, nanti bakalan kayak muncul lagi kayak berita yang, eee, sejenis gitu jadi jadi bener sih itu kayak mempersempit tentang, eee, pemikiran kita sih ya.
Mhm mhm. Mhm. Iya iya, mempersempit kita kayak gimana dan, eee, bahaya juga kalau misalnya seperti itu kita nggak bisa, eee apa, ceroboh gitu loh dalam dalam apa tuh? Eee, memfilter, eee, berita.
Mmm, iya, terus kan kalau, eee, sekarang ini kan yang lagi viral tuh kan kayak semisal, eee, AI gitu kan itu banyak banyak banget orang yang kayak, eee, sengaja buat, eee, berita tapi pakai, eee, AI gitu. Nah itu, kira-kira menurut, eee, Masnya, itu bisa membentuk o opini atau pandangan, eee, orang gitu tentang, eee, suatu berita atau gimana?
Mhm. Iya iya iya. Kalau AI sendiri ya pastinya emang, eee, bisa jadi nge Kalau untuk AI sih paling, mmm, untuk ngebantu ngecek aja, kalo misalnya untuk berita mereka pun, eee, kayaknya nggak bisa diandelin ya? Eee, untuk ngevalidasi gitu loh. Kalo misalnya ini ngecek validasinya ya mending, eee, kita cek langsung aja ke apa, ke portal berita resmi ataupun, eee, portal berita yang
Iya.
memang harus, eee, bener-bener diikutin. Kalau misalnya, eee, resmi si beritanya, eee, dateng langsung dari portal berita yang resmi kayak misalnya Liputan 6 atau punya Kompas, itu baru kita bisa percaya gitu loh. Kalau misalnya enggak, ya kita harus, eee, validasi bener-bener gitu apa yang mereka posting gitu loh.
Hmm.
Terus emang, AI mah kita pun perlu validasi sih apa yang AI tuliskan itu, nggak bisa 100% mmm, apa, percaya gitu loh, Mbak.
Iya, betul. Eee, kalau, Masnya, ini kan, eee, termasuk kayak yang, eee, melek secara teknologi juga kan ya. Jadi, eee, tapi kalau semisal kayak yang, eee, orang-orang tua gitu kan banyak juga yang, eee, dari mereka itu kan, eee, ter terkesan kayak awam di teknologi dan, eee, mereka juga kayak lebih lebih rentan, eee, kena hoax gitu kan ya, Mas? Nah dari, eee, AI itu juga kadang ada yang kayak, eee, akun yang iseng-iseng sengaja buat berita, eee, kalau di zaman sekarang itu kan banyak banget kayak, eee, yang mereka bisa buat video dari AI yang keliatan nyata banget. Nah, Masnya, ini sering nemuin berita-berita yang kayak gitu juga gak?
Mmm, mhm. Mmm, mhm. Mmm, mhm. Iya iya iya. Mmm. Mhm. Iya iya. Heeh heeh. Mhm. Mhm. Kalau untuk, mmm, apa yang maksudnya untuk orang tua gitu yang, eee, gimana, Mbak, tadi? Yang untuk hoax itu ya sosial media?
Nah Iya, ya, biasanya orang tua tuh kan masih gampang terkecoh sama, eee, berita yang ada di sosial media, eee, kebanyakan dari mereka tuh, eee, belum bisa ngebedain mana yang kayak, eee, asli atau yang atau yang, eee, rekayasa semata gitu.
Mhm. Iya iya. Mhm. Heeh heeh. Iya iya iya. Heeh, itu mah sih paling kita, eee, ngasih ini aja ngasih, eee, pendampingan ataupun memang, eee, kalo nggak pendampingan ya lebih ke inilah, mmm, apa, eee, kita bantu, eee, re-check apa pemahaman mereka seperti apa? Gitu loh soalnya kalo misalnya nggak dibantu pun, eee, ya untuk mereka, ya akan kesulitan gitu loh. Kalo misalnya, eee, kita lepas, eee, tanggung jawab biasanya kan ini kan orang tua kita nggak tau ya pemikiran mereka seperti apa dan, mmm, harus gimana, jadinya ada tanggung jawab kita juga untuk ngebantu mereka untuk validasi gitu loh dengan bisa nunjukin ataupun bisa, mmm, kayak, mmm mmm, apa, mmm, ngasih tau caranya kayak gimana.
Mmm, gitu ya? Biasanya
Gitu loh, Mbak. Kalo meja Mbaknya sendiri gimana dong? Kalo misalnya ada yang seperti itu?
Oh, kalau kalau, eee, menjumpai kayak ada orang tua yang eee, percaya dengan berita hoax gitu atau gimana, Mas?
Eee, iya iya, kalo misalnya orang tua Mbak tuh ada dapat WhatsApp nih, eee, berita tentang, eee, manusia jadi binatang gitu karena dikutuk nah itu gimana, eee, cara ininya
<chuckles> Eee, biasanya ini sih kayak, eee, di dijelasin dulu kalau, eee, semisal berita yang lagi dibaca atau dilihat gitu, itu tuh bukan, eee, semuanya tuh nggak nggak mesti bener gitu. Terus kalau semisal, eee, masih tetap kekeh ya kembali ke
cara validasinya? Mhm. Mmm, mhm.
keyakinan masing-masing aja, gitu sih, Mas.
Oh, belikan nggak nengok gayanya masing-masing ya jadi, eee, apa, mmm, terserah kitanya aja gitu atau gimana?
Eee, terserah kayak, eee, misal mereka percaya atau tidak tapi, eee, yang penting jangan terlalu ke arah yang negatif banget atau yang bener-bener kayak, eee, palsu banget gitu sih, Mas.
M iya iya sih, boleh sih emang gitu bisa aja sih. Heeh, kalau misalnya, eee, mengecek gitu mungkin nggak juga ya?
Kalau ngecek
Dibantu ngecek gitu?
ngecek tuh maksudnya ya gimana ya, Mas? Kayak semisal
Ngecek ngecekin gitu bantuin, eee, ini ceritany eh, ini bantuin cek gitu untuk ke, eee, portal berita yang lain gitu, heeh heeh.
Oh. Oh, gitu, kalau kalau itu iya, kayak semisal dikasih tau kayak berita-berita yang kayak tadi, Masnya, eee, udah bilang tuh yang kayak secara resmi gitu dari portal yang resmi gitu kay soalnya kan banyak banget kayak berita-berita yang, eee, dari situs nggak resmi sih.
Mhm mhm. Mhm. Hmm tapi kalau misalnya untuk Mbaknya sendiri gimana caranya biar, eee, kita tuh lebih kritis gitu loh, sama gak gampang percaya berita di sosial media? Mungkin itu kan bisa jadi apa yang kita kasih tau ke orang tua gitu biar mereka nggak kemakan hoax juga gitu loh.
Eee, kalau di aku ini sih ya kayak, eee, perbanyak dari sudut pandang lain gitu jadi biar bisa, eee, dilihat mana yang, eee, benar, mana yang salah gitu. Terus, eee
Mhm mhm.
Ya, es gimana ya kayak dituli telusuri lagi. Tapi kalau semisal kayak beritanya nggak terlalu penting biasanya, ya nggak terlalu di ini sih dilanjutin.
Gimana gimana? Oh, per eee, terlalu digubris gitu?
Iya.
Heeh heeh. Oh, gitu, iya iya sih, heeh. Tapi kalau misalnya untuk saya sih sebenarnya banyak cara Mbak kalau misalnya mau ngecek mah, eee, cek aja di sumber berita tadi kalau misalnya, eee, mau ke Kompas boleh, mau ke, eee, Liputan 6 boleh, itu kan banyak juga ya kayak di sosial media mereka punya gitu. Twitter terus, eee, Instagram itu banyak. Terus, eee, bandingin juga sama berita yang lain, kalo misalnya berita yang lain, mmm, sama juga narasinya, terus, eee, kasusnya sama itu berarti itu valid, beritanya gitu loh.
Kalau Masnya gimana? Mhm. Oh, gitu ya, Mas? Iya.
Mhm, heeh, betul, heeh. Kalo misalnya mereka sama-sama, eee, apa, maksudnya kata A, ceritanya, mmm, misalnya ada yang maling, eee, sepatu, ba bapak-bapak, tapi di B yang maling itu bukan bapak-bapak tapi anak-anak, itu kan kayak emang ada perbedaan ya, jadi kita harus cari lagilah si perbandingannya ke berita lain tuh bagusnya eh, maksudnya yang nyatanya yang mana gitu loh? Mhm. Atau misalnya ada sumber yang lain bolehlah kita cari, terus kalau mau ya coba cek aja di, eee, cekfakta.com atau misalnya, eee, Turn Back Hoax kan di situ ada gitu loh beberapa tool dari Google yang memang, eee, dipakai untuk, mmm, ini untuk ngecek berita itu fakta atau enggak, gitu. Sebenernya banyak sih, kalo misalnya mau gitu. Mhm, mmm.
Mmm, gitu. Oh, iya, makasih banyak Mas, eee, infonya tentang, eee, buat cara ngecek, eee, berita yang benar sama yang salah gitu.
Heeh heeh. Iya iya, sebenernya mah banyak sih, Mbak. Terus kalau misalnya untuk, Mbak, masih pakai sosial mediakah, tapinya?
Eee, masih tapi dibatasi sih, Mas.
Oh, dibatasin, gimana pemba eee, batasinnya?
Eee, ya kayak semisal, eee, sehari jangan terlalu, eee, sering-sering banget buka sosial media sih.
Mmm.
Biasanya kan kalau berita penting pasti bakal muncul gitu.
Oh, sak Mhm mhm. Oh, iya iya sih, he kalo misalnya berita penting sih emang, eee, kadang muncul gitu loh, eee, di apa, beritanya heeh. Thank you ya, Mbak.
Iya.